Mais c'est génial. Et s hem, c'est ça se fait dans une fête? Ça se fait à la maison ou d ou dans
Donc la main. Oui. En général, ça se fait à la maison. Dans vraiment les trucs, si je te parle hem, de cérémonies de henné vraiment, heu, classiques. Mais vraiment dans les coutumes, il va y avoir une vieille dame qui va être là, qui va faire du tambour. Ça va être plutôt des chants, mais a cappella. Heu, donc ça va être vraiment la famille qui va chanter des musiques traditionnelles a cappella, heu, et la mariée qui va être au centre. On va lui faire, heu, son henné qui qui est resplendissant, des mains aux pieds, heu, vraiment magnifique. Et ensuite, il va y avoir toutes les petites filles, les non mariées qui vont venir, heu, pour elles aussi, heu, faire leur henné et heu, ça va t être pareil. Bah cette musique vraiment, c'est sp c'est p un peu spécial de se dire, heu, que du tambour, de l'a cappella. Les gens ils dansent, heu, ils chantent, heu, de de leur voix. Et puis après bon ça s
D'accord. Oui, mmh mh. Ah, ça doit être génial. D'accord. D'accord. Mais ça doit avoir, heu, une ambiance un petit peu, heu, heu, pas féerique, mais heu parce que pour moi quand j'entends justement les oui, merci, authentique.
Authentique. <chuckles> C'est très authentique, c'est incroyable. Heu, c'est un moment de fête, heu, il y a les bougies. Enfin c'est c'est très, très beau. Ça dure ça dure pas jusqu'à 03:00-04:00 du matin. Parce que l l en général, il y a le mariage le lendemain
D'accord. Oui, il faut qu'elle ait le temps de se reposer, la pauvre.
et donc, faut quand même que la mariée <laughs> c'est exactement ça. Et le lendemain, du coup, le 2e jour. Il va y avoir, heu, la s il va y a ça va se passer en 2 temps. Déjà, il va y avoir le mariage religieux.